मैं ना आपसे ना एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसे लेकर ना मेरे मन में बहुत उलझन और पछतावा है। अ, मुझसे ना एक बहुत बड़ी ग़लती हो गई है जिसका असर किसी और व्यक्ति पर पड़ रहा है। और उस, समय शायद मैंने अपने शब्दों का या फिर अपने व्यवहार के परिणामों को गंभीरता से नहीं सोचा था। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे अ, साफ़ समझ में आता है कि ग़लती जो थी वो मेरी ही थी। और मैंने ही किसी को चोट पहुँचाई है, और मैं ये मानती हूँ कि मैंने सामने वाली भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं की है और मेरा जो अहंकार था, और जो गुस्सा था अ, वो खुद पर हावी होने दिया। और साथ ही साथ और जो मेरी ग़लती थी खुद को अ, मैंने समय रहते स्वीकार नहीं किया जहाँ पे मुझे जब जबकि मुझे करना चाहिए था कि समय रहते ही लेकिन वो मैं नहीं कर पाई और इसका सबसे बड़ा जो बोझ है वो आज भी मेरे दिल पे है। और मैं सोचती हूँ कि मैं अ, क कोशिश करूँ माफ़ी माँगने की लेकिन मैं नहीं माँग पाती। और मुझे डर लगता है कि सामने वाला मेरे से अ, मतलब और ना मेरे से अ, नाराज़ हो जाए और मैं अब मैं ईमानदारी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है कि जैसे सच्ची माफ़ी, मतलब मैं ऐसी कैसे माफ़ी माँगूँ कि सामने वालों को सच में लगे कि मैं सच्ची तरह से बोल रही हूँ और मैं सच में शर्मिंदा हूँ इस बात को लेकर? और क्या सिर्फ़ सॉरी कह देना काफ़ी। मेरे लिए और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला को मैं ऐसे महसूस कराऊँ कि सच में मेरी ग़लती है, और मैं इसका पछतावा कर रही हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे अपने अ, मतलब माफ़ी माँगने जाऊँ और सामने वाले को ये पता लग जाए कि मैं सच में अ, मुझे अपनी ग़लती का पछतावा है और मुझे सच में माफ़ी चाहिए उनसे।
हुँ। देखिए अ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। और मुझे, दरअसल आपका अभिनंदन करना है क्योंकि कहते हैं ना देर आए, दुरुस्त आए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप माफ़ी माँगना चाहती हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप ये स्वीकार कर रही हैं कि आपको माफ़ी माँगने का तरीका अभी भी अस्पष्ट है और आप इस मामले में मदद चाहती हैं। तो देखिए अ, आप बिल्कुल भी चिंतित ना होइए। हम दोनों मिलके इस बात का समर्थन में और सुझाव और हल ढूँढेंगे इस समस्या का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अ, एकदम विस्तार में नहीं बताइए, लेकिन संक्षेप में बता सकते हैं कि हुआ क्या? और आप किससे माफ़ी माँगना चाह रहे हैं?
हुँ, हुँ। हुँ। जी। अ, मेरी ना एक दोस्त है। अ, वो मतलब ऐसा था कि कभी-कभी ऐसा होता है ना, किसी तीसरे इंसान के वजह से मैं अ, हमारे बीच में दोस्ती पे प्रभाव पड़ जाता है। तो मेरी मेरी एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन ये हुआ कि मुझे तीसरे इंसान ने आके उसके बारे में कुछ कह दिया था और मुझे उसपे भरोसा करना चाहिए था जबकि अपने दोस्त पे और मैंने तीसरे इंसान पे भरोसा करा। और कहीं न कहीं अ, मतलब जो मेरा व्यवहार था और जो मैंने अ, अपना गुस्सा निकाला उसपे और मैंने बहुत से ऐसे शब्द बोल दिए थे, जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे। और जबकि वो मेरी एक ऐसी दोस्त है जो मेरे बिना रह नहीं सकती है लेकिन आज उस बात को अ, 10 दिन हो गया है, वो उसने मेरे से कोई बात नहीं करी और मैंने जितने भी फ़ोन किए हैं, उसने नहीं उठाए। और मुझे उस गलती का पछतावा बाद में हुआ क्योंकि मुझे किसी और से पता लगा कि वो बात गलत थी। तो कहीं बातें ऐसी होती हैं ना कि हम दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं और मैं मेरी यहाँ पे मैं गलती इस करके मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी अच्छी दोस्त थी और मुझे उसपे भरोसा करना चाहिए था ना कि किसी तीसरे इंसान पे। और अ, लेकिन जब मैं शांत होकर सुन अ, कहीं न कहीं सोचती हूँ, तो समझ आ रहा है कि मेरी बातों ने और मेरे जो मेरे फ़ा अ, मेरे जो फैसले लिए थे मैंने उस टाइम पे, उसने सामने वालों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। तो, अब मुझे अंदर से बहुत अ, एक भारीपन सा महसूस हो रहा है, मन में बार-बार यही सवाल आ रहा है कि मैं अ, कैसे बोलूँ और अगर मैं बोलूँगी तो सिर्फ़ सॉरी बोलना क्या काफ़ी है मेरे लिए?
जी, मैं सुन रही हूँ आपकी बात और बड़े ही ध्यान से सुन रही हूँ। आपने कहा कि आपने काफ़ी अम, बार प्रया प्रयास किया उनसे बात करने की पिछले 10 दिनों में। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका ये प्रयास किन-किन रूप में था? क्या आपने सिर्फ़ उनसे फ़ोन पे मतलब एक मैसेज भेजा या फिर आप उनसे मिलने गईं? किस-किस तरह से आपने उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की?
उ। जी। जी अ, अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल मैंने अ, पहले मैंने फ़ोन से ही शुरुआत करी थी। मैंने उनको फ़ोन करके ही बोला कि मुझे अ, मुझे ये बात पता लग गई है। तो मुझे बस इतना पता है कि सामने वाले से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला था कि उन्होंने मुझे ये वर्डिंग बोली थी कि देखो आपके आपने अब मेरे पे भरोसा नहीं किया तो अब आप कैसे कर सकते हो फ़ोन मुझे? आपको मेरे पे भरोसा नहीं था उस समय पर तो अब आप मेरी अ, मैं आपको अब दोस्त नहीं मान सकती। और जहाँ पे मेरी गलती है, मैं मानती भी हूँ और मैं उसके घर पे मिलने भी गई हुई हूँ। और एक बारी तो मैंने फ्लावर्स भी भेजे थे उसके लिए और एक नोट सा जो मैं नहीं बोल पा रही थी। तो मैंने उनको जाके अ, बोल भी दिया था और वो एक पेज पे नोट्स पे मैंने लिख के भेज दिया था उनको और फ्लावर्स भेज दिए थे। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी थी। और कहीं न कहीं उन्होंने मुझे माफ़ करने से इंकार कर दिया था क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन है, वो मेरे साथ लिंक में थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या उनका थोड़ा-सा गुस्सा शांत हुआ है या नहीं हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, तो फिर मैंने 2 दिन बाद में उनसे फिर मिलने भी गई हूँ और अभी अभी 4 दिन पहले की बात है जो मैं उनसे मिलके आई हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी-कभी उनका जो बर्ताव है वो बहुत ही बदल गया है, मतलब अब ऐसा होता है ना कि अगर मैं अपनी बात बोलूँ कैसे? क्योंकि वो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि उनको इतना गुस्सा आया हुआ है और एक टाइम पे मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, टाइम के साथ ना गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ ना उनका गुस्सा बढ़ ही जा रहा है दिन ब दिन। और मैं उसको सँभाल नहीं पा रही हूँ, तो कहीं न कहीं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अब मतलब मैंने सॉरी भी बोल के देख लिया, मैंने उनको मना के भी देख लिया और बहुत से ऐसे तरीके करके देख लिया लेकिन वो मान नहीं रहे।
बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा। जी। जी। हुँ। जी। देखिए मैं आपकी समस्या लगभग समझ चुकी हूँ। मुझे सिर्फ़ इतना बताइए आखिर में कि क्या आप माफ़ी के साथ कोई सुधार या संपूर्ण भरपाई करने के लिए तैयार हैं?
अ, बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखो मुझे चाहिए मैं माफ़ी के साथ बिल्कुल सुधार करना चाहूँगी। और मैं आगे उनको ये ज़रूर दिलास मतलब बोलना चाहूँगी और उनको एक एश्योरमेंट देना चाहूँगी कि हाँ मेरी यहाँ पे गलती थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं बिल्कुल आगे से आपको इस चीज़ का मौका नहीं दूँगी। लेकिन ये है ना कि ये तभी हो सकता है जब सामने वाला मेरी बात को सुनेगा। और वो जो कि सुनने को तैयार नहीं है और मैं उनको अ, जब मैं अ, उनसे एक माफ़ी माँगना चाहती हूँ, जिसमें मैं उनको ना ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी। और जो आपको मेरी अ, चीज़ें अच्छी नहीं लगती है तो बिल्कुल मैं वो सारी बंद कर दूँगी और कहीं न कहीं अ, आप पे भरोसा करना पूरा शुरुआत कर दूँगी। लेकिन इस उसके लिए आपको मुझे माफ़ करना पड़ेगा। और अगर आप मुझे माफ़ करने को तैयार हैं तो आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ़ कर दो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा है कि अगर उनको कहा उन्होंने मुझे कोई किसी भी तौर पे पनिशमेंट भी दे दी तो मैं लेने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे इस समय कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ़ अपना रिश्ता बचाना है उस समय कि मैं अपने रिश्ते को बचाकर चलूँ और अपना जो मेरा पुराना अ, एक बॉन्ड, एक अच्छा-सा रिश्ता बना हुआ है उसको दोबारा से कायम रखूँ और अपने आगे भी भविष्य के लिए भी मैं उसको बना कर चलूँ। और बस मुझे ये है कि मुझे एक बारी उनसे माफ़ी चाहिए और आगे से मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगी।
हुँ। हुँ। जी, अम, मैं आपकी पूरी समस्या समझ चुकी हूँ और मेरे कुछ विकल्प हैं, कुछ सुझाव हैं अ, आप अगर ये पूर्ण तरह इनका प्रयोग करना चाहें तो कर सकती हैं लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा-सा तनाव कम करें, थोड़ा-सा चिंता कम करें, मैं समझ सकती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रही हैं। अ, आपकी वजह से किसी को ठेस पहुँची है और ये जो पश्चाताप है, ये आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी कि ये पहले जान लें कि माफ़ी कब माँगनी चाहिए। आप पिछले 10 दिन से उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, हो सकता है कि उनका मन नहीं है, हो सकता है कि वो उनको आप के आपसे ज़्यादा ठेस पहुँची है।
उ, जी। जी। उ, हुँ। हुँ, हुँ। जी।
तो सबसे पहले उनको अपना अपनी जगह दें, उनको थोड़ा-सा छोड़ दें। आप ये जाने कि कब माफी माँगनी है, बार-बार, बार-बार आप उनकी उनसे संपर्क करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो और ज़्यादा नाराज हो जाए।
हुँ। हुँ। जी।
दूसरी जब आप जब आपको लगता है कि ये सही समय है, तो आपने मुझसे पूछा था क्या सॉरी बोलने से काम चलेगा? और इसका जवाब यही है कि जी सॉरी अंग्रेज़ चले गए लेकिन सॉरी छोड़ के चले गए। जहाँ पे हम किसी को अ, किसी के साथ पैर लगने के लिए भी सॉरी बोलते हैं और किसी का घर बर्बाद करने के लिए भी सॉरी बोलते हैं तो सॉरी से काम नहीं चलेगा। आपको सही कारणों से माफ़ी माँगनी है। आपको ये, कहीं लिखना पड़ेगा कि आप किन कारणों की वजह से माफ़ी माँगना चाहती हैं।
हुँ। हुँ। जी।
तीसरा माफ़ी माँगने के तरीके चुनें। आप अपनी गलती स्वीकार करें, आप उनकी तरफ कुछ मत बोलें। जब आप माफ़ी माँग रहे हैं तो आप पूरी पूरी की पूरी तरह अपनी गलतियों के बारे में बात करें, अपनी अ, गलतियों की ज़िम्मेदारी लें और पश्चाताप और खेद व्यक्त करें। भरोसा जिन शब्दों से अ, आता है जैसे आपने मुझसे व्यक्त किया आपने मुझसे श साझा किए कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि मैंने आपको इस तरह से या उस तरह से चोट पहुँचाई है। मैं ये समझ सकती हूँ कि आप कितने अ, चोट में है फिलहाल और आप कितने दर्द में हैं। मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप मुझे माफ कर दें एकदम से। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि आप ये रिश्ता तोड़ें मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो आप ज़िम्मेदारी लें और पश्चाताप और खेद व्यक्त करें और धीरे-धीरे अपनी गलतियाँ सुधारें। अपनी गलतियों को सुधार के उनको प्रत्यक्ष नुमान दें, प्रत्यक्ष प्रमाण दें कि आप अपनी गलतियाँ सुधार रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि वो उनका मन बदल रहा है और धीरे-धीरे वो भी आपको माफ़ करने की कगार पे आएँगी। भले ही वो अपनी सीमाओं की पुनः पुष्टि करेंगे। वो एकदम संभल के रिश्ता शुरू करेंगे आपके साथ। लेकिन ये मौका भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सबसे पहली ती ये जानिए कि
हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। उहुँ। जी। हुँ।
कब माफ़ी माँगनी है, कैसे माफ़ी माँगनी है। आप ये स्पष्टीकरण कर लें कि आपको किन-किन बातों का खेद है और आप क्या-क्या नहीं करेंगे या करेंगे, इस अम, अ, रिश्ते में आगे। और अगर वो आपको एक बार में माफ़ ना करें, तो कृपया उनको वक़्त दीजिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अगर हम किसी का दिल तोड़ते हैं, तो हम ये आशा नहीं रख सकते कि वो हमको उस टाइम पे या उस वक़्त तक माफ़ करें, जब तक कि हम चाहते हैं। ठेस उनको लगी है, तो थोड़ा-सा उनको वक़्त दे दें। ये कुछ सुझाव हैं, कुछ विकल्प हैं। अगर आप इनका पालन करेंगी, तो निश्चय ही आपको कोई न कोई उपाय और कोई न कोई विकल्प इसमें से ज़रूर काम आएगा।
हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल। मुझे आपके सुझाव सच में बहुत अच्छे लगे और मैं बिल्कुल इसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करुँगी और ऐसे ही माफ़ी माँगूँगी, जैसे आपने मुझे बताया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना भी और समझा भी और अब मैं कहीं न कहीं हल्का महसूस कर रही।
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साझा करने के लिए और आपको कहीं भी, कोई भी तकलीफ़ हो या स्पष्टीकरण की ज़रूरत हो, तो मैं यहीं पे हूँ। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।